Mm, pero ang hirap din minsan 'no. Ang hirap, ah, buksan yung pag-uusap, minsan talagang dati naalala ko 'yan, ang hirap nga 'ya yung nga yung may naging karelasyon ako na medyo makalat. Eh, ano, eh, mahilig akong magligpit-ligpit, eh, tapos siya nagkakalat-kalat lang, eh, 'di ko na <chuckles> hindi ko talaga nasasabi nung mga ano unang, ah, buwan ng relasyon. Pero ano na naman, naintindihan niya naman nung nabanggit ko, pero umabot ako yata ako ng isang taon bago ko nasabi sa kanya na mm, hindi ko talaga kasi masabi na, "uy, 'wag ka naman masyadong makalat," o kaya "iligpit mo naman yung mga ginagamit mo para maging maayos naman dito sa bahay," alam kaya ano, ang hirap din, oo, mahirap din pag gano'n. May ano rin kasi ako, medyo nahihiya akong magsabi ng ganun, eh. Pero yun nga, natutunan ko naman na makipag-usap ng diretso para maging mas maayos yung relasyon 'no.
Hmm. Mm. <clicks tongue> Naku po. <chuckles> Oo, oo. Mm. Naku, seryoso ba? Mm. Naku po. Mahirap nga 'yan. Mm. Oo. Naku alam mo, ako ay sa susu a ang payo ko sa'yo, ah, sa susunod na magkarelasyon ka parang or kung may, ah, hindi ko alam kung may relasyon ka o basta ganiyan, payo ko lang, iyan yung talagang kailangan, open communication, hangga't maaari talagang gumawa kayo ng time na mag-usap. Kasi kami ng a ng partner ko, talagang hindi kami puwedeng matulog ng hindi kami nag-uusap, <smacks lips> na kumbaga kamusta yung araw mo, anong nangyari, 'baga parang ginagawa naming diary yung isa't isa na nakaka-ano sa trabaho, ganito, ganiyan. So, bilang advice 'di ba, na ano, mas maging open kayo sa komunikasyon kasi talagang sobrang ano niyan, sobrang halaga niyan sa relasyon.
Mhm. Hmm. Ah. Mm, mm. Mm. Mm, sige susubukan ko. Kaya lang ano, in <chuckles> eh, medyo mahirap din talaga minsan, kasi ano, nahihiya nga ako o kaya nag-aalinlangan ako baka kasi magalit, 'di ba? Baka ngay ano, natatakot din akong galitin yung ano, eh, tao kasi 'di ako yung ta tipo ng, ah, tao na gusto ng kumprontasyon. Kaya i medyo iniiwasan ko yung mga gano'ng klase ng bagay kaya parang duwag, eh, 'no. <chuckles> Kaya ano <chuckles> kaya ano si sige susubukan ko 'yan. Sige, maraming salamat dun sa payo mo. <chuckles>
M Mm. Mm, hmm. Naku. Mm. <smacks lips> Oo. Bakit? On? 'di naman. Oh, Kaya nga, o siya sige, sana maging maayos sa sana tayo makapag-usap tayo ng mas maganda pa sa susunod at mas mahaba. Salamat sa oras mo, ha.